อืม
ทางพระเอกกับพวก พวกที่เฮว เขามาร่วมเล่นอะ ทั้งหมดอะต้องเล่น ก็คือแบบว่าพอ มันก็จะเป็นแบบว่า มันเป็นเกมของเด็กอะค่ะ สมัยเด็ก ๆ เนาะ คนเกาหลีอะ เด็ก ๆ เกาหลีเขาเล่นกัน อะไรอย่างเงี้ย โกโกวา อะไรสักอย่างอะค่ะ แล้วก็จะพูดร้องโกโกวา อ่า ร้องโกโกวา ไร ไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะหันมา พอหันมาปุ๊บ! ถ้าหากว่า ทุกคนก็พยายามที่จะต้องมีกัน เอ่อ มี มันมีกฎเนาะ ว่าจะต้องวิ่งให้ถึงเส้นชัยภายใน 2 นาที หรือ 3 นาที เนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ อ่า ถ้าหะ ต้องให้ถึงเส้นชัยถึงจะรอดชีวิต ตอนนั้นเหมือนกับคนก็ยังไม่รู้นะว่า มัน เกมแบบเอาเป็นเอาตาย อะไรเงี้ย คนก็ยังไม่รู้ อา อา จ้อง ต้องถึงเส้นชัย ภายใน 2 นาที 3 นาที ถึงจะผ่านด่านได้ แล้วก็ถ้าหากว่าตุ๊กตาตัวเนี้ย มันหันหน้ามาหมุนคอมาปุ๊บ ทุกคนต้องหยุด อะไรอย่างงี้ค่ะ ทีเนี้ย ตอนนั้นน่ะ คนบางคนเขาก็ไม่รู้ แล้วก็มาพอ พ ตุ๊กตาหันมาเนี่ย อา บางคนไม่หยุดอะ วิ่งต่ออะ มันก็เลยโดนตุ๊กตาตัวนั้นน่ะยิงเลเซอร์ เขาก็เลยแบบว่าเสียชีวิต คราวนี้อะทุกคนก็รู้แล้ว โอ้โฮ เราแบบ นี่เกมนี้มันแบบเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเลยนี่ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ อ่า ถูก นั่นแหละค่ะ
อืม อา อืม อืม ๆ อา อา อืม อา ครับผม อืม โหดด้วย โอ้โฮ <chuckles> อา แล้วตอนนั้น ตอนนั้นนี่ ก็คือทำ ทำให้เรารู้สึกว่า มัน มันน่าสนใจ หรือว่าตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยชอบซีรีส์ที่มันรุนแรงอย่างงี้เท่าไรไหมครับ? หรือตอนนั้นเรารู้สึกยังไง? เวลาที่เราเห็นอะครับผม
เปล่าค่ะ เราเฉย ๆ ค่ะ เราก็ดูซีรีส์พวกแอกชัน หรือว่าอะไรพวกนี้มาเยอะ <chuckles> อ่านหนังสือแนวฆาต พวก แบบ เขาริ เขาเรียกว่าอะไรนะ แบบว่าหนังฆาตกรรมหรือว่าคดีฆาตกรรม อะไรพวกเนี้ย มาก็เยอะเหมือนกัน เราก็เลยรู้สึกเฉย ๆ อะไรงี้ค่ะ เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสมมติเนาะ มันไม่ได้เรื่องจริงอะค่ะ เราก็ไม่ได้อะไร อา มันก็แบบว่าเหมือนกับเพิ่มรสชาติ แล้วก็แบบว่า เอ่อ สีสันของเรื่อง เราก็ เฮ้ย อะไร? เราก็เพิ่งรู้ว่า อา อ๋อ ไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นแบบนี้นี่เอง ลี้นะ ทำไมคนเขาถึงมาเอามาทำเป็นมีม อย่างเงี้ย เราก็เพิ่งรู้อะตอนที่เราได้ดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อือ ๆ อ๋อ <chuckles> อืม อืม อืม อา อ๋อ มัน มัน มันก็มีความสนุกของมัน ใช่ไหมครับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความแปลกใหม่ที่เราได้รับเนี่ย แต่เราก็รู้สึกอินกับมันได้ง่าย ใช่ไหมครับ เรื่องนี้
อือฮึ ใช่ ใช่ ถูกต้องอะค่ะ ลอม อืม ค่ะ
อุ๊ย! ตอนนั้น งั้น อะ ตอน อยากถามนิดหนึ่งครับตอนนั้นที่พูดว่า "เราติดเรื่องนี้" คือเราติดมันขนาดไหนครับ เรื่องนี้?